فقعدنا كده يعني فضلنا نبُص على ريفيوهات والكلام ده، فقعدنا في مكان كده ف الر واخد reviews كويس يعني، يعني المطعم واخد ريفيوهات كويسة والدنيا جميلة. أول ما قعدنا جات ال آمم ال جه جه الراجل وادّانا الmenu آآ
أنا ال التشويق هي يعني مواص أنا فعلًا عايز أع <laughs> أنا باقول لك ال شوقتنا جدًا إن أنا أعرف إيه الأكلة اللي خدت المجهود ده كله عشان توصل لها.
أ آه، آه، آه، لأ ما أنا ما أنا ما أنا بابني لك ال ال ال الجو الدرامي، الجو الدرامي. آآ زوجتي مسكت الmenu، أنا كل اللي بافكر فيه، أنا عايز حاجة رخيصة عشان السفرية بهدلتني خالص، وفي نفس الوقت حاجة تبقى برضه كمية عشان لسه قدامنا سفر طويل، فاهم؟
إمم. مفهوم.
ف فزوجتي خدت Burger ببطاطس جاي لها بقى كان مش عارف Burger هم مسمينه wagyu بس هو جاي مش عارف بقى بشكله ومش عارف إيه. أنا طلبت نُص فرخة شواية. <laughs>
إمم. امم، دي بتاعة المصريين بتاعتنا.
جنبها بطاطس.
إمم.
أنا طبعًا باصص للBurger بتاعها ت يعني عارف اللي هو أنا عايز آخد حتّة عشان بس متخيل بقى wagyu أنا عايز أدوق الwagyu ده بيقول إيه، فاهم؟ إن هو كان كانوا بيبيعوه رخيص أوي يعني. ف فالمهم خدت منها قطمة وبعد كده قمت إيه، قلت لها: "حلو الأكل بتاعِك" وبعد كده مسكت الفرخة بكل فاهم اش اشمئزاز وبدأت أقطم منّها.
أيوه. تخي آه. إمم. إمم. ده ال ده عشان الwagyu كان حلو والّا عشان ال
بُص
الفرخة هي ال اللي كانت شكلها ما كانش مُشجع.
آه، عشان ال عشان الwagyu كان الwagyu كان حلو. وأنا طالب ن نُص فرخة ف فاهم إن أنت ت ت أنت تطالب حاجة حرفيًا، عارف اللي هي الحاجات اللي هي بتاعة آخر الشهر دي، فاهم؟
إمم. أيوه أيوه.
اللي هو إيه؟ هي حاجة هتسد جوعك وتفضل لاكماك كده وتسافر بيها مبسوط تمام وما دفعتش فيها كتير.
هيحصل لك إيه بقى لمّا دوقتها؟
أنا قطمت من الفرخة.